ใช่ครับ ๆ ก็เลยส่วนใหญ่ก็เล่นเกมคนเดียวดีกว่าครับ เล่นเกมแบบ
อา ค่ะ
สังคมแบบแข่ง แข่งขันกันมันมีแต่แบบว่า มีแต่แบบคนแบบนี้ <chuckles>
อืม อืม ๆ ๆ ถ้าของเราก็น่าจะเป็น เอ่อ ชอบวาดรูปค่ะ มันเหมือน เหมือนเราได้ระบายสีต่าง ๆ ที่เรารู้สึกตอนนั้นออกไป อย่างเงี้ยค่ะ เออ วันนี้เราเครียด อ้าว สีแดง โกรธมากอะสีแดง คิดอะไรไม่ออกก็สีดำ เงี้ยค่ะ หรือว่าไม่ได้คิดอะไรเลยก็สีขาว สีไข่อะกับครีมไปเรื่อย ๆ มันก็พอมันมารวม ๆ กันมัน มันก็เป็นสีที่ก็สวยไปอีกแบบ เหมือนกัน อืม
อืม อา <chuckles> อืม อ๋อ สวยแบบของตัวเอง
ใช่ ๆ แบบ เออ วันนี้อารมณ์แบบนี้นะ ฉันอยากระบายสีนี้ เอ่อ มันเหมือนให้เราได้ลิสต์อารมณ์ตัวเองว่า เออ วันนี้ว่าฉันรู้สึกแบบนี้ เออ วันนี้ฉันเศร้า วันนี้ฉันอยากหัวเราะ ฉันก็ระบายสี อ่า สีอะไรดี สีชมพู ชมพูก็ได้ หัวเราะ เงี้ยค่ะ อืม มันก็เป็นงานที่ เอ่อ เหมือนพัฒนาจิตใจเราให้สงบขึ้นแล้วกัน อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม
<chuckles> <chuckles> อืม เออ ใช่ อืม อือฮึ เออ ๆ อืม อะฮะ อะฮะ อืม ๆ ๆ ใช่ ๆ เอาจริงผมก็อยากวาดรูปเหมือนกันนะ แต่ว่าวาดไม่เคยดีเลยครับ <chuckles> ขนาดแบบ <chuckles> ใช่ ขนาดผมแบบ
<chuckles> <chuckles> วาดตามอารมณ์ อย่างเงี้ยค่ะ <chuckles> วาดตามอารมณ์ มันจะเป็นลายเส้นของเรา
ขนาดตอนเรียนนี่ต้องแบบว่า มี ไอ้ ส ที่สะ ที่สำคัญตอนเรียนเลย คือต้องสเกตช์ภาพแบบ สเกตช์หิน อะไรออย่างงี้นะ แต่ว่าก็ขนาดต้องทำตลอดนะ ก็ยังไม่สวยอยู่ดี <chuckles> โอ้โฮ! แบบไม่ไหวอะ โผ่ ผมว่ามันเหมือนแบบเด็กอนุบาลวาดสวยกว่าอะครับ อา ใช่ แต่อยากวาดเป็ดนะ มันดูเท่ดีเวลาแบบถ่ายลงไอจี อย่างเงี้ย <chuckles>
<chuckles> <chuckles> อืม อืม <chuckles> อืม อืม ใช่ ๆ ๆ ค่ะ วันนี้ก็ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ ที่มาแชร์งานอดิเรกให้กันฟังอะค่ะ แล้วก็ ก็คราวนี้สนุกมาก ๆ ค่ะ แล้วก็หวังว่าจะได้คุยกันอีกนะคะ ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ ค่ะ
เช่นกันครับ เช่นกันครับ สนุกมากเลยครับ ครับ ๆ นะครับ ขอบคุณครับ